あの、食材の無駄をどう減らしてるか教えていただけますか？
そうですね。あの、私、野菜の皮とか、例えば、あの、野菜の上についてる葉っぱ？みたいな、特に根菜類とか、今まで普通に捨てちゃってたんですけど、あれって、あれ、使えるなっていうことに気づいてから、そういうのを結構活用するようになったんですよね。
はい。 うんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。使えるように、あの、気づいたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
うん。 そうなんですよ。きっかけとしては、なんかネット上のある記事かなんかで、そもそも、なんか野菜の皮皮と実の間なのかな？それとも皮自体がちょっと忘れちゃったんですけど、あそこには栄養が本体よりもめっちゃ詰まってるみたいな記事を読んで「あ、じゃあ皮使ってみようかな」みたいに思ったのがきっかけなんですよね。
はい。 うん。 おお。 ああ、あ、そうなんですね。皮とその実というか本体の間の方が栄養がしっかり入ってるものなんですね。
うん。 うん。 どうも、その記事が、ね、ほんとだったらそうらしいですね。もしくは皮？時代かもしんないんですけど。で、驚いたことに、それを始めたら品数が増えちゃったんですよ。
<laughs> うーん、はい。 あ、そうなんですか。あの、じゃ、皮とかを剥かないで、そのまま使うっていうような感じですか？
うん。 うん。うん。 ああ、そうですね。そのパターンもありますし、その品数が増えたって言ったとの言ったのは、あの、例えば蕪？今、蕪、結構旬なのか安いですけど、蕪の本体はい、蕪の本体の、え、皮を剥きます。で、葉の部分？も、一緒にくっついて、なんか20センチか30センチぐらいの葉っぱがくっついて売ってんで、それを切り落としますだと、今まで身しか使ってなかったんで、1食材がなんと3食材に膨れ上がるんですよ。
はいはい。 うん。 はい。 そうですね、はい。 うんうん。 はいはい。 はい。 あ、それぞれを別々に活用して、別のお料理にするっていう感じなんですね？
うん。 そうなんです。今まで、その、要は追加した皮と葉の部分は、ポイポイッて捨てちゃってたのが、なんと食材に生まれ変わったっていう。だから無駄も減ったんじゃないかなって個人的には思うんですよね。
え、はい。 うんうん。 や、確かに。それだと無駄も減りますし、あの、むしろお得、あの食材が増えるっていうことで、いいことが多いですね。
うん。 うん。 うん。 そうですね。なんか不思議なことが起こってるなって個人的には思ったんです。今までは何だったんだろうみたいな。で、なんか増やすのは、それこそ例えば葉っぱを細かく刻んで、ちょっと和え物にしたりとか。あとなん和え物っていうか、炒めて、ちょっと甘辛く味付けたら、ちょっと、なんだ、ご飯のお供になりますし。
うーん。 <laughs> ええ、はい。 うんうん。 うーん。
蕪の皮も、細かく千切りにして、ちょっとお味噌汁に入れるだけでも、なんかこうアクセントみたいにもなるんですよね。
はいはい。 おえ。あの、その、同じ方法を、例えば今まで通り実の部分だけでお料理するよりも、その、皮とか葉っぱを使った方が、何でしょう、そこの場所でないと出来ないお料理になるんですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、そこの場所じゃないと出来ない料理っていうよりも、なんか多分、置き換えになってるんじゃないかなって気が個人的にはしてるんですよね。だからほんとはお味噌汁に、なんか食材を買ってきて、えっと、具として入れるっていう部分が、そうじゃなくて、あの、た蕪の皮で置き換えられるとか。
うん。 うーん。 はいはい。 はい。 ああ、あの、他の食材を使うんじゃなくて、そのまま、カブの皮を使うことで、1つの食材から、なんというか、用途が増えるみたいな形ですかね。
あとはうん。 うん。うん。うん。 あ。おっしゃる通りです。その用途が増えるってのに近いですね。だから、ほんとはそのカブの葉っぱをちょっと甘辛く煮る甘辛く炒め煮みたいにするって言いましたけど、別にそれはきんぴらごぼう的な感じで、ちゃんとした料理をつえいんですけど、ま、例えば、ん、えっと、ごぼうの代わりに、えっと、その葉カブの葉っぱを入れて、人参と似たようなものを作ってみるとか、そしたら、うん、ちょっと色が付きますけど、緑と、えっと、オレンジで鮮やかな、ま、きんぴらもどきみたいのができるとか、そんな感じですね。
うーん。 はい。 うーん、はいはい。 うんうん。 ああ。 あ、おお、なるほど。ごぼうがなくてもできちゃうし、お味噌汁とかもあれですよね、大根とか割と、あの「今日作りたかったのに大根ないわ」みたいな時なんかでも、ひとつカブがあればそれで全部できちゃうみたいな感じですかね。
うん。 うん。うん。 うん。 うーん。うん。 そうなんですよ。で、このテクの素晴らしいところは、根菜類だいたいこの法則全部いけるので
うーん。 はい。 お、そうなんですか。
うーん、例えば大根とか、えっと人参とか、ああいうのでもおんなじことができるっていうのは、なかなかですね、野菜を100%使ってる感があってとってもいいなと思ってるんですよね。
はいはい。 うんうん。 もうそれはでも確かに、あの、手間も減りますよね。むしろお買い物行かなきゃだったりとか
うん。そうですね。なんかだから、あの、1つ野菜をね、買うのがちょっと減ったみたいなことも、ありありますし、あとあ、ただちょっと注意点としてはあの、葉っぱの部分って、多分、場合によっては農薬？とかが、根菜って土に植わってるからいいですけど、上の部分って上に出てるんで農薬が、ね、ちょっと心配な方もいらっしゃるかもしれない。結構しっかりめに、洗って使うっていうのがいいんじゃないかなって個人的には思うんですよね。
うーん。 はいはい。 うーん。 はい。 あ、なるほど。あの、農薬で言うと、皮の部分はそんなに気にならないですか？
うん。 ああ、あんまり気にならないですね。あの、結構でもしっかりめに洗ってますね。うん。
うーん。 ああ。 へえ、そうなんですね。しっかり洗って、じゃあ皮とかもそのまま、結構捨てちゃうことも多いのかなっていう気がするんですけど、全部一気に使ってしまえるっていう
うんうん。 うん。 うん。うん。 そうですね。ま、でも逆に言うとさすがに、ええ、カブの葉っぱの料理が出て、人参の皮の料理が出て「大根の皮の料理です、今日は」って言うとちょっとテンション下がっちゃうんで、あの、さすがにちょっとうまく混ぜるっていうのが食卓を彩る、楽しく食べてもらうポイントかなって思いますね。
う、ん。 <laughs> はい。 うわ、なるほど。いや、でもさっきあの、色彩りのお話とかもされてたかと思うんですけど、確かにあの、根菜系の料理って割と色が地味になりがちなのかなっていう印象はあって。そこがまたあの、葉っぱとか皮とかもしっかり全部使えると鮮やかさも出そうで、食卓ちょっと楽しくなりそうですね。
うん。 はい。ええええ。 うん。 うんうん。うん。 そうですね。あと、なんか不思議なんですけど、葉物野菜って例えば冷蔵庫に立てて保存しとくとか、それこそ冷凍室でうまく保存すると持ちますよとかあるんですけど、根菜類だからなのか、なんか、その、も持つ持つ気がするんですよね、その葉物オンリーの時と比べて。これは個人的な感覚なんで、ちょっと諸説ありかもしれないんですけども。うん、だからそこもちょっと嬉しいポイントなんですよね。
うん。 はい。 ああ。 うんうんうん。 ああ、なるほど。じゃあその、今までだといろんな食材をしっかり、あの、買い置きじゃないですけど、保管しておかないといけなかったのが、それもしなくて済むようになりますかね？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、なると思いますね。あの、ぜ全部じゃなくね、一部その量が減るとか、そういう効果はあると思うんですよね。だから今うち、あれですよ、大根とか人参とかカブの出現率が異常に高くなって、ま、ある意味バリエーション的にちょしちょっとって思われてるかもしんないですけどね。うん。
うーん。 はいはい。 はい。 お。<chuckles> いや、でも、いいですね。あの、結構しっかり料理する時って、その、つ買い置きもしっかりしないといけない。でも、そのしっかり買い置きしてしまうと、逆に使い切れなくなったりしてしまうっていうこともあるのかなと思うんですけど、その、も、そもそも置いておく野菜自体も種類あの、か管理じゃないですけど、コントロールしやすくなるのかなっていう感じもありますし。
うん。 うんうん。 うーん。うん。 うん。 そうですね。あの、ただ私、やっぱり、その、買い置きって難しいなと思うのが、やっぱり、ちょっと買い過ぎちゃったり、あの、意外と買っといて、料理作るつもりだんだったんだけど、あんまりそういう気分になれない週とか、何て言うんでしょう、忙しくて、外食が増えちゃった週に、ダメにしちゃった時の罪悪感が半端ないんですよね、なんか、申し訳ない、か。
うーん。 はいはい。 うーん。 はい。 うん。 あ、葉物とかだとそうですよね。あの足が早い野菜とかもありますもんね。
そうなんですよ。も、足のはやさナンバーワンで言ったら、なんか、盗塁王みたいなレベルではね、もやしが足がはやいので代表ですけど、あの、あれは、うあの、やっぱほんと1日とかでね、使わないとダメになっちゃうことも多いんで、ああれはほんとに、使いたい日に買うとか、そういうのでも、ちょっと無駄を減らすっていうことは頑張ってやるようにはしてますね。
うーん。 <chuckles> うーん。 はいはい。 ああ、そもそも、その、うん、その消費しきれない量をまず買わないようにっていうところですよね。
うん。 うん。うん。これがですね、ちょっとせめぎ合いがあるんですよね。なの、週末とかの、はい、土日のなんかタイムセールみたいな感じの時に、やっぱり、あ、買うかなと思って、買う買った時に、でもその翌週に忙しくてダメにしちゃった時の、いや、あの時買わなくて良かったなみたいな。あれを味わっちゃうと、やっぱり、ちょっと高くても、なるべく当日とか、数日以内ので買った方がいいのかな？とかちょっと思ったりはしますね。足はやいやつ。特に。
はいはい。 うーん。 うんうんうん。 いや。 はいはい。 うーん。 うーん、なるほど。あの、結構、やっぱり週末の時だったりとか、そうじゃなくても何かセールとかで見切り品とかが出てると、その、安さに負けてしまって、必要じゃなくても買ってしまうことってあったりするのかなとも思うんですけど、そういう時に、その買いたい衝動を抑えるコツとかってありますか？
うん。 うん。 うーん。 <laughs> えっと、そうですね、今みたいに、ちょっとその当時の罪悪感とかを思い出して、いや、これは本当に今いるのか？みたいな。特に見切り品だとね、ほんとはお勤め品みたいな感じで、あの「当日食べてね」みたいな感じで書いてあったりするんで、ま、せめて翌日、自己責任でだと思いますけど。だからその辺を思い出すってことですかね。あと
うーん。 うん。 はいはい。 ああ、経験を
うん、そうです。
しっかり思い返してっていうことですね。
そうです。自分のね、ダメだった自分、あの日を思い出してみたいな、なんか卒業式の訓示、なんか、発表みたいなスピーチみたいなあれですけど、そんな感じで思い出してやるとちょっといいかなと思います。
<chuckles> はいはいはい。 うんうん。 ああ、なるほど。あの、お買い物の時って、その、しっかり使い切れるようにって考えた時に、メニューを決めておく方が多いですか？それともその、日持ちがしっかりするものを選ぶっていうことを意識されてますか？
うん。 はい。ええ。 うーん、そうですね。メニューは、やっぱりちょっと、浮かびながらですけど、結構当日作る段階になって、インスピレーションが湧いちゃって、別のものを作るとかもあるんで、なんでしょうね。
うんうん。 はい。 うーん、はい。
うーん、なんとなくパズルみたいな組み合わせ、頭にあありますけど、なんなんだろう、必ずしもそうじゃない。意外なものを作ったりとかも、ちょっとあるかもしんないですね。そういうのがね、ちょっとね、いろんな、<chuckles> 無駄にしちゃうこともあったりしますけどね。
うん。 はい。 <laughs> でも、そうですね、あのガチガチに決めておかないことで、そのお料理を楽しめるっていう余白ができるのかな、とも思うんですけど。
うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。あ、なんか今仰ってくださったやつだと、そうだ、昨日スーパーに、ちょっと遅い時間に行ったら、あの、金目鯛のお頭の部分が、あの、要は、アラみたいな感じで、全然誰も買ってなくて、見切り品で売ってたんですよ。それが半額で¥200ぐらいで、ふたつ。そうなんあれは、もうさすがにそういうのを、あの、全部いろんな思考を置いて、もう見た瞬間に、あ、これは甘辛く煮て、生姜と煮たら美味しそうだわっつって、速攻で買って。で、ちょっと、に煮ときました。ま、煮物なら今の時期2日3日もつかなみたい。だからそこでうん、買ってあげられて良かったな、みたいな気はしますけどね。
うん。 はい。 うんうん。 おお、いいですね。はい。 はい。 <laughs> ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。でも、確かにそうですよね。あの、うん、インスピレーションで作りたいものが出る日もありますよね。
ううん。 そうなんですよ。やっぱね、料理は私個人的にはクリエイティブ、すごいあれクリエイティブなものだと思うんですよね。なんか作る過程もそうですし、あのこっちのフライパンでやってあっちやって、こっち水洗いして、洗い物してみたいな、パラレルにめっちゃ頭で考えたり、それこそおっしゃるように食材買う時も結構計画性みたいのも活きてくるんで。だから、そこに今みたいな食材、ね、あの使い切ったり、おつとめ品うまく活用したりがはまってくると、ほんとに無駄っていうのは、だいぶ減るんだろうなって思ってますね。
<laughs> はい。うんうん。 うん。 うーん。 はい、はい。 はい。 ああ、なるほど。その無駄を減らすことそのものも、料理の一環として一緒に楽しんでいくっていうような感じですかね。
うん、うん。 そうですね。だから、ま、きっかけはあるネットの、あたしにとってはあるネットの記事で、栄養があるみたいな、その食材を無駄無駄を減らすって視点ではなかったんですけれど、でも、それがきっかけで「あ、あれもこれもできるじゃん」とか、なんかその思考の幅が広がったみたいな、その料理っていうクリエイティブなものに対して、そういう感覚はめっちゃあるので、食の食材の無駄を減らすってのおっしゃるように、結構楽しいことだなみたいな。楽しんでやると、ね、もっとより減れるんじゃないかななんて思いますね。
うーん。 はい。 うんうん。 うん。 うーん。 あ いやあ、なるほど。その無駄を減らすっていうだけではなくって、それを楽しむっていうところと、それによってそのバリエーションが増えたりっていうところでとてもお話面白かったです。ありがとうございました。
うん。 あ、こちらこそどうもありがとうございます。